Heu, la nourriture, heu, l'alimentation en règle générale, ça peut être quelque chose d'assez fort, les repas, les moments en famille, heu et on a tous une expérience culinaire, heu, qui est qui peut être assez incroyable. Heu, toi, il me semble que tu as une expérience culinaire locale assez inoubliable. Et est-ce que tu peux nous raconter où ça se passait et quand c'était? Avec, heu, qui tu étais? Heu, est-ce que c'était des amis, de la famille?
Mmh ouais. Mmh mh! Ouais. Eh beh, écoute, heu, j'ai décidé de partir rejoindre des amis qui habitaient au Mexique. Heu, il y a, heu, on est en quoi? Hein, hein, hein. Il doit y avoir 3 ans. Ouais! C'est ça, exactement 3 ans. Et donc, je pars les rejoindre, heu, eux étaient là-bas depuis déjà 1 an ou 2. Heu, donc ils m'accueillent, heu, et ils m'avaient fait un petit planning, hein, heu, tu vois, pour que je prenne le temps. Je restais un mois, c'était ce qui est quand même bien pour un pour un voyage. Mais bon, tu as envie d'optimiser Ouais, c'est ça, mais tu as quand même envie d'optimiser. Donc, il m'avait fait un petit programme, un petit planning, hem, notamment sur des découvertes culinaires, parce que c'est vrai que le Mexique, c'est une alimentation qui est beaucoup à base de maïs
OK! Ouais. OK. Ouais, ça fait un voyage conséquent, ouais. Oui, oui, tout à fait. Mmh. Mmh. Je vois.
et ça, en France, en Europe, heu, on a un peu moins l'habitude de manger du maïs. Donc, heu, j'ai dit OK, heu
C'est vrai.
et on se retrouve, heu, à manger, heu, tout une éventail de spécialités, donc les quesadillas, les tacos. Enfin, ils sont tous là, sur un petit camion, heu, au bord de la route. On mange littéralement assis sur des trottoirs, heu, au au milieu de gens, au milieu de voitures, hem. Et et mon Espagnol ouais! Heu, bah en fait, oui, ils le ils le connaissaient et on a tourné un petit peu, on a eu un petit peu de mal à le trouver, parce qu'on s'attendait à quelque chose d'un peu plus formel. Et en fait, non, c'était vraiment, heu, presque un vieux camion, on aurait dit abandonné, heu, dans lequel ils cuisinaient. Ben, c'est un peu ça, tu sais, c'est un peu tu es tu es tu recherches aussi tes propres repères, dans un autre pays. Nous, on cherchait un food truck avec un truc marqué, heu, spécialités, enfin, j'en sais rien, quelque chose comme ça. Et là, on voit cette espèce de camion
Génial! C'était un food truck, heu, du coup, qu'eux connaissaient? OK. Ouais. <chuckles> Une épave au bord de la route. <chuckles> Ouais, je vois. <chuckles> Très, très coloré, très voyant.
c'est ça un peu, un peu je dirais, déglingo, tu vois, avec des gens assis par terre, on se dit: «Mais qu'est-ce que c'est?» heu, bon. Donc on trouve ce food truck. On commande, heu, je commande un tacos et je suis pas hispanophone, je suis pas très bonne en Espagnol et j'aime bien découvrir. Alors je dis: «Beh, écoute, heu, tac tac, je prends ça, ça»
<chuckles> Sans savoir ce que c'est, du coup?
et je mange mon sans, beh, sans savoir ce que c'est, je comprends que c'est de la viande, bon, un tacos, tu vois, mais j'ai j'ai pas plus d'infos que ça. Heu, m mes collègues, à eux, je pose pas vraiment la question, on était un pas pas au même moment dans la file, donc, tu vois, je me dis: «Ecoute, eh, de toute façon, il va rien m'arriver, au pire, j'aime pas, je le mangerai pas». C'était pas. Il y a il y avait pas vraiment de danger là-dessus. Voilà. Et donc, je prends mon petit tacos, j'attends mes j'attends mes amis, puis on s'assoit sur notre petit bout de trottoir, tous les 3, on discute et je commence à manger et je dois je prends 2 bouchées, quelque chose comme ça, et là, le feu dans ma bouche, le piment
Oui, c'est vrai. Ah! <laughs>
mais le piment! Ah oui, hein, c'est quelque chose, je je je man je ne sale même pas l'eau des pâtes, parce que c'est pas du tout dans mes habitudes. Je sale pas, je poivre pas, heu, je mange même pas de moutarde!
I Ah oui, d'accord. Mmh. Donc, on

Non, j'ai pas eu d'autres mauvaises surprises et, surtout, j'ai eu des goûteurs. Du coup, mes amis ont goûté quasiment tu sais, quand il y avait, par exemple, une petite sauce pour l'apéritif à manger avec, heu, un chips ou quelque chose comme ça, heu, clairement, c'est eux qui allaient au front, hein, c'est eux qui cou c'est eux qui goûtaient d'abord. Et les plats, après, est allés moins, hem on est restés plus en ville. Là, c'est vraiment on a fait un truc, heu, qui était d je pense, tellement l local, typique que peut-être même que si j'avais demandé épicé parce que mes amis, je leur ai demandé après ce qu'ils étaient en train de manger, si c'était épicé, ils m'ont dit oui. Mais eux, ça les a pas dérangés au point où moi, ça m'a ça m'a clairement dérangée. Donc non, non, après, j'ai posé la question, vraiment. Et quand je sentais pas, heu, j'y allais pas.
Heu Ouais. OK, d'accord. <chuckles> OK, donc après, heu, go tu as pris vraiment des grosses précautions a avant chaque, heu, nouv nouvelle aventure culinaire, quoi. Et, hem
Parce que voilà, non, non. Oui, oui, oui, oui, oui. Ah ouais, ouais, non là, je
et est-ce que, heu, de retour en France, après ce voyage, tu t'es dit: «Bon, ben, est est-ce que je je je j'augmenterais pas un tout petit peu ma dose d'épices au quotidien, pour pour un peu mieux tolérer, heu, si jamais ça re-arrive»?
Eh ben pas du tout. Non, non, c'est quelque chose qui m'est absolument pas venu à l'idée, tu vois? <chuckles> Tellement que ça m'a complètement vaccinée de toute, heu, de tout piment ou de toute épice. Hem, après, si je ne mange pas, c'est que ça me plaît pas particulièrement. Et là, j'ai un petit garçon maintenant. Heu, donc lui, il peut encore moins manger pimenté, heu, il a juste un an et demi, hein, donc, heu, s s donc je peux je peux pas me permettre de alors, soit de faire 2 plats différents, c'est pas possible parce que c'est un peu compliqué en organisation et ou alors de le mettre, lui, si jamais je lui mets le feu à la bouche comme moi je l'ai eu, c'est ça peut être un peu plus dangereux, quand même, que que sur un adulte, heu, que sur un adulte. Donc non, non.
Ouais. Beh, oui. Beh Ouais, ouais donc c'est s Là, heu, plus de piment, heu, <chuckles> s
C'est absolument pas une habitude que j'ai ramenée. Ouais, ouais, ouais. Non, non, plus de piment, heu. J'ai retenté, parce que mon ami, quand il est rentré, lui, par contre, heu, a gardé des habitudes, hem, pimentées, heu, à l'extrême, hein, vraiment, heu.
Ouais, beh il beh il s'était habitué, heu Ouais. Ah, OK, d'accord.